กว่าจะหาเจอค่ะ ใช้คำนี้ กว่าจะแบบว่าคนเนี้ยกว่าจะมาเซ็นให้ได้ กว่าจะพูดรู้เรื่องอะใช้แบบขั้นตอนยืนยันมาก อาจจะเป็นเพราะว่าในอำเภอ ณ วันนั้นน่ะ เขาคงกลัวว่าด้วย 1 คือเป็นคนที่ไม่ใช่เลขบัตรประชาชนที่เป็นประเทศ ประเทศไทยไงคะ ที่ไม่ได้ขึ้นต้นเป็นคนไทย อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นต่างด้าว เขาอาจจะแบบ เหมือนจะต้องทำแบบรอบคอบมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจะต้องตอน ขั้นตอนไปหาบ้านเนี่ยก็ต้องถามทางนั่นแหละ เพราะว่าอาม่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับคนเนี้ยมานานแล้ว ใช่ไหมคะ ก็ต้องโทรศัพท์ถาม เหมือนคนจีนประสานงานกับคนจีนน่ะค่ะว่า อ่า "ลื้อ อ่า ลื้อเห็นคนนี้ไหม? อั๊วจะไปหาคนนี้" อะไรอย่าง เงี้ยค่ะ เหมือน เหมือนลักษณะอย่างงั้น ก็ไป แล้วก็ปรากฏว่าจะต้องไปอีกที่อำเภอหนึ่ง ที่อยู่ใกล้กัน
ว้าว อืม อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้ อา โอเค ยังไม่แก่ ไม่ได้เกิน อือฮึ อือฮึ
ก็คือเขาอยู่ ไม่ไกลมากเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องไปที่บ้าน แล้วก็อาม่าต้องพยายามอธิบาย เพราะว่าเขาก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาจะต้องไปแบบ
ค่ะ ต้องเซ็นใช่ไหมคะ? อือ
ใช่ เพราะว่าเขาก็กลัวไงคะ ลูกหลานเขาก็กลัวน่ะเนาะ อยู่ดี ๆ มาให้เซ็นเอกสารอะไรก็ไม่รู้
อือ ๆ ใช่ ๆ เป็นเราเราก็ต้องแบบ เนาะ นิดหนึ่ง ใช่ค่ะ อยู่ดีให้เซ็นมันก็ต้องระวังนิดหนึ่ง อืม
ใช่ ใช่ค่ะ อันนี้แหละ ก็เลยแบบว่าพยายามเล่าให้เขาฟังว่า นายอำเภออะเขาต้องการจริง ๆ นะ แล้วก็เหมือนเซ็นรับรอง เพราะว่าเหมือนจะได้ทำแบบเป็นเหมือน เหมือนขึ้นทะเบียนคนตายอะ อันนี้ไม่รู้ ใช้คำศัพท์ไม่เป็นเหมือนกันนะคะ เหมือนจะต้องไป ไป อา ใช่ ใช่ค่ะ ต้องออกให้ อะไรอย่างงั้นน่ะ จะต้องแบบยืนยันตัวตนว่า เพราะว่าอากงเขาไม่ใช่สัญชาติไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พาไป แล้วก็ให้เซ็นเอกสารเนี่ยแหละค่ะ โอ้ มัน มันสนุกตรงที่แบบท้าทายว่าภาษาน่ะ คนอย่างเราอะเราคล่องเนาะ เราเป็นคนที่ติดต่อกับคุณแม่ แล้วคนคล่องพูดไม่ได้อะค่ะ คุณนึกสภาพ ต้องอาศัยแบบล่ามที่อายุแบบ 80 กว่าแล้ว
อืม เหมือนเป็นใบมรณบัตร อย่างงี้หรือเปล่าคะ? อา อืม อา ค่ะ อืมค่ะ <laughs>

ใช่ ทุกคนต้องแบบว่า เออ อาม่าก็อยู่ห้องนี้ ตู้ แล้วคนจีนสมัยก่อนเขาจะตู้เยอะมากอะค่ะ ทุกคนต้องแบบประจำตู้แล้วก็รื้ออะค่ะ รื้อแล้วก็ อุ๊ย! เจอของ ของอาม่า ก็มาโยนใส่กองกลางกันไว้ <chuckles>
<chuckles> อืม อา ค่ะ อือฮึ
มัน มันก็ดูระทึกเหมือนกัน <chuckles> ค่ะ
จริง ๆ ก็คือเหมือนแบบมีมาตั้งแต่ตอนอากง แล้วหรือเปล่า? แต่ตอนนั้นก็อาม่ายังอยู่ ก็เลยยังไม่ต้องหา พอรอบนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นเกมหาสมบัติ <chuckles> อืม น่ารักดีจัง อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เป็น เป็นการเดินทางที่ประทับใจกับบรรพบุรุษมาก ๆ ว่า อะ ถ้าเป็นคนสมัยนี้เขาก็เขียนแล้วเนาะ ใส่ตู้เซฟ แต่อาม่าเนี่ยสนุกไงคะว่า เออ ตู้เนี่ย ตู้เสื้อผ้าอาม่า ชุดน่ะค่ะ ต้องพากันรื้อแม้กระทั่งแบบทุกตัวค่ะ เพราะแกน่ะชอบเก็บเงินไว้ใน เสื้อ ใช่ ชุดชั้นในสมัยก่อน ค่ะ
อืม <chuckles> อือฮึ อืม เผื่อซ่อนไว้ในชุด <chuckles> แล้ว แล้วแบบนี้อากงอาม่านี่อยู่กับใครอะ?
อา อากงอาม่าอยู่กับพี่ชายแม่คนโตค่ะ เพราะว่าคนจีนเขาจะถือว่า พี่ชายคนโตเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับพ่อแม่ ใช่ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งตลกมาก ค่ะ ในการหา อือ ค่ะ
ดูแล อ๋อ อ๋อ แต่พอเป็นผู้ชาย เป็นผู้ชายก็เลยแบบว่า ไม่ ไม่ได้รู้ว่า อะไรอยู่ตรงไหนด้วย
ใช่ แล้วมีแบบว่าสมัยก่อน ก็คือชุดชั้นในผู้หญิงสมัยก่อนเขาจะมีแบบเหมือนซิปเก็บเงิน ใช่ไหมคะ โอ๊ย! เราจะต้องไปรื้อ อย่างงั้นน่ะค่ะ แล้วเจอเยอะมาก เจอเงินเยอะมาก ใช่ คือแอบอะไรขนาดนั้น <chuckles> คือแบบว่าต้องติดตัว ถ้าเป็นคนปกติก็คือใส่กระเป๋า ใช่ไหม อันนี้ก็คือแบบแอบไว้ในเสื้อชั้นในอะค่ะ ที่เป็นซิป
อืม มีเรื่องเล่าเรื่องตลกยังไงเอ่ย? ค่ะ มีซิป เหื่อ อา เออ ค่ะ ๆ อืม <chuckles> จริงเปล่า? ว้าว! <giggles> <giggles> อือ อือฮึ อย่างงี้ก็ถือว่า อาม่าเป็น รอบคอบมากเลยนะคะเนี่ย คือแบบเก็บไว้ทุกจุด ต่อให้โจรเข้ามายังไงก็มีเก็บ มีจุดอื่นเหลือแน่นอน <chuckles> ใช่
คือเอ็นดูอาม่าเหลือเกิน ถ้า มีสำรอง ใช่ อย่างที่บอกว่าไฟไหม้ไงคะ เขาเตรียมตัวไงว่า ถ้าเขาติดแต่ตัวไปเนี่ย เขายังเหลืออยู่ ไง
อืม ใช่ ใช่ โอ ว้าว! โอ้โฮ เป็นเรื่องเล่าที่สนุกมากเลยอะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาแชร์ให้ฟังนะคะ ดีใจที่ได้คุยกันนะคะวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะ
มันก็เลยเป็นที่มาอะค่ะ <chuckles> ค่ะ

ใช่ค่ะ ต้อง ต้องพูดว่าภาษาจีนน่ะค่อนข้างซับซ้อนมาก ๆ เพราะว่าภาษาที่อากงพูดอะค่ะ เขาเป็นจีนแคระ ถ้าเรียกอะค่ะ เขาจะไม่ใช่แต้จิ๋ว เขาจะไม่ใช่แบบว่าเป็นภาษาจีนกลางที่เขาใช้อะค่ะ เขาจะใช้เป็นภาษาเฉพาะ ถ้าเทียบกับ อ่า ประเทศไทย ก็เหมือนคนพูดอีสานกับคนพูดใต้ จะไม่ใช่แบบที่เป็นพูดกลาง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีความที่ ภาษาก็ค่อนข้าง เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคพอสมควร
อืม อา จีนแคระ อะฮะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ใช่ เพราะภาษาจีนมีเยอะมาก ล หลายแบบเลย ใช่ อือ
ใช่ค่ะ ใช่ ก็โชคดีว่าแบบว่า เขาก็ยืนยันด้วยว่า อ่า เขาเจอรูปอากงเนาะ สมัยก่อนที่เป็นแบบหนุ่ม ๆ ที่ ที่ถ่ายด้วยกัน ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือเราก็เลยขอถ่ายเอกสารอะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่กล้าขอรูปเขาเนาะ เขาก็อยากเก็บไว้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยขอถ่ายเอกสารนี้ไว้ แล้วก็ อ่า สำเนาเอกสารของเขา เพราะเขาก็เป็นคนต่างด้าวเหมือนกันไงคะ แล้วก็ให้เซ็นรับรองเนาะ แล้วก็ไปที่อำเภอเนี่ยแหละค่ะตลก ๆ นายอำเภอก็ นี่ก็แอบถามนะคะว่า "คือมันต้องลำบากขนาดนี้เลยไหมคะ? ต้องลำบากเบอร์นี้เลยไหม?" อะไร อย่างนี้
อืม อา ว้าว! โชคดีจัง <laughs> มีหลักฐาน <laughs> อืม อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ <laughs> แล้วเขาตอบว่าไงคะ นายอำเภอตอบว่าไงบ้าง?
ค่ะ เขาก็แบบว่า "เพื่อระเบียบ ใช่ครับ เพื่อแบบระเบียบอะเนาะ แล้วก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่แบบมีเหมือนหลักฐานยืนยันว่า เป็นรูปถ่าย" สมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบขาวดำที่แบบโบราณ ๆ อะค่ะ ใช้คำนี้ อา ค่ะ
"ใช่ครับ" <laughs> อืม ใช่ ๆ เก่ามาก ๆ แล้วก็ดูยากนิดหน่อย ขาวดำเก่า ๆ อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็สรุป
ก็เลย ก็เลยได้ใบมรณบัตรมา สำเร็จดีใช่ไหมคะ? อา
ใช่ เหนื่อยมาก เป็นการเดินทางที่เหนื่อย แล้วก็ภาษาก็มี อย่างที่บอกว่าเป็นอุปสรรค แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ อา เรื่องแรกนะ เนี่ย <chuckles>
อะฮะ ได้ โอ้โฮ เก่งมากเลยอะ เหมือนแบบดูน่าสนุกมาก แบบเหมือน เหมือนแบบเป็นหนังสืบสวนสอบสวน อะไรแบบนี้เลยอะ <laughs> ต้องไปตามค้นหามาให้ได้ ยังไงเอ่ย เกิดอะไรขึ้นคะ? หลังจากนั้นคืออาม่าก็เสียด้วยเหรอคะ?
ค่ะ ใช่ อาม่านี้ยิ่งกว่านะคะ คืออาม่าได้ หลังจากนั้น ใช่ เป็น 10 กว่าปีอะค่ะ อาม่าอายุยืนมาก แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารแล้ว เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติค่ะ <laughs>
อ๋อ อืม ค่ะ เกี่ยวกับอะไรเอ่ย?